อันนี้ คล้าย ๆ ทางนี้เลยค่ะ ทางนี้ก็คิดว่าจะไปซื้อที่ที่เชียงใหม่อะค่ะ เชียงดาว ที่ไปดูกัน ไว้ว่า เดี๋ยวแก่ไปถ้าเราไม่มีใครดูแลเรามาอยู่ใกล้ ๆ กันนะ หรือแบบเปิดร้านกาแฟ เธอรับลูกค้า ฉันนวดลูกค้า อะไรเงี้ยค่ะ คิดอย่างนี้เลย
อา ค่ะ อืม ค่ะ อือฮึ เออ เออ แต่ เออ ใช่ เป็นแบบนี้เลย คือเรา เราแชร์ ความฝันกัน แล้ว แล้ว อ่า ฝันทุกอย่างที่เรา คุยกัน มันเริ่มเป็นจริง เป็นจริง เราเริ่มมีเงินไปซื้อที่ด้วยกัน อะไรด้วยกันน่ะ เอ่อ จนกระทั่ง วันหนึ่ง เขาประสบกับปัญหาก่อน อย่างเงี้ยเนาะ เอ่อ แล้วเราก็ยังดำเนินต่อไปเรื่อย ๆ ซึ่งจริง ๆ อะจังหวะชีวิตคนเราอะมันล้ม มันขึ้น ไม่เท่ากัน ใช่ไหมล่ะ อืม เราก็เลยไม่รู้ว่าเขาอาจจะรู้สึกตอนที่เขาผิดหวังก็ได้ แล้วเรายังไปได้ดีอยู่ เขาก็เลยเปรียบเทียบ อะไรอย่างเงี้ย
อืม อ อ๋อ ค่ะ อือฮึ ค่ะ อืม อือฮึ เป็นไปได้ค่ะ อันเนี้ยเคย เคยมีเหมือนกันค่ะ เป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่สมัยมัธยม คือ ส แต่ก่อนฐานะทางบ้านน่ะค่ะจะค่อนข้างยากจน แต่ว่าเพื่อนน่ะบ้านมีตังค์ ก็คือบ้านเขาเป็นศาลเจ้าคนจีน อยู่ย่านสุขุมวิท อะไรอย่างเงี้ย แต่เราไม่เคยคิดอะไรกับเขาเลยนะคะ คิดว่าเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่ง คบกันมาตลอด จนทำงานน่ะค่ะ เขาก็เรียนบัญชี แล้วก็สอบเข้า Big Four อะค่ะ ที่มันสวัสดิการดี ๆ เราก็ดีใจกับเขานะคะ เราไม่เคยคิดอะไรเลย เขาก็มีบางครั้งที่เขา เอ่อ มา แวะมาส่งเราเหมือนว่าจ่ายค่าแท็กซี่ให้ หรือว่าเลี้ยงอาหารประมาณครั้งหรือ สอง ครั้งเนี่ยค่ะ ใช่ แล้วพอมีอยู่วันหนึ่งเราก็มาเป็น Au Pair ที่อเมริกาแล้วเหมือนเปลี่ยนชีวิตค่ะ ก็คือรู้สึกชีวิตดีขึ้น ได้แต่งงาน ได้ทำงาน อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ใช่ค่ะ ฝั่งเรา แล้วเขา เอ่อ จากที่ทำงานบริษัท Big Four เขาเป็นเหมือนโลกวิตกกังวลมัน ล มัน ล โรคเครียดจากการทำงานหนักอะค่ะ คือมัน
อือฮึ อืม ค่ะ อือฮึ อา ค่ะ เออ อืม อือฮึ ๆ อ้อ ค่ะ อือฮึ อืม ค่ะ อืม อา อือฮึ อา ค่ะ อือฮึ อืม อะฮะ อืม ค่ะ เออ เออ ๆ ๆ อะฮะ ค่ะ อืม อะฮะ ค่ะ อืม ฝั่งเรา ใช่ไหม? อือฮึ อืม อืม ค่ะ อะฮะ อ้อ panic panic เปล่า? หรือว่า ซึมเศร้า? panic เนาะ?
อา คิดว่าเป็นซึมเศร้าอะค่ะ ที่เขาเล่าให้ฟังอะนะ ใช่ ใช่ค่ะ แล้วทีนี้เขาก็ชอบมาระบายให้เราฟัง เราก็รับฟัง ไม่ ไม่ได้ตัดสินเหมือน เหมือนเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งอะค่ะ จน เอ่อ มันมีอยู่วันหนึ่ง เอ่อ อ่า แต่ว่าเขาก็พยายามสอบเหมือนผู้ตรวจสอบบัญชีอะค่ะ ความฝันของเขา แต่เขาก็สอบไม่ผ่านสักที เราก็พยายามให้กำลังใจค่ะ เออ เราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นอีท่าไหนนะคะ อยู่ ๆ เขาก็พูดเหมือนประมาณว่า เอ่อ "แม่งคนเราถึง ถึงจะชีวิตดีขึ้น เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นยังไงนะ แต่ว่ากำพืดคนเราอะเกิดมาจนก็เปลี่ยนไปไม่ได้หรอก เกิดมาในที่ต่ำ ๆ" แล้ว อันเนี้ย คือแบบตกใจ แล้วตอนแรกคิดว่าเราคิดมากหรือเปล่า? เขาว่า หรือเปล่าวะ? คือคุยกัน 2 คนน่ะค่ะ
เออ เหรอ อะ โอเคค่ะ เออ อ๋อ เออ อือฮึ ค่ะ เออ อะฮะ อืม อือฮึ ค่ะ อือฮึ อ๋อ ค่ะ อืม อา ค่ะ อืม พุ ยังไง? อือฮึ อะฮะ ค่ะ หือ! <chuckles> อ เออ อา ฮะ! อือฮึ เออ แล้ว แล้วเขา แล้วเขาว่าเราเปล่า? หรือว่าเขา